Erzähl mal, ähm, wie sieht deine tägliche kreative Routine aus? Hast du da bestimmte Sachen, die du morgens machst machst du wie so 'n Morgenritual? Ähm, was machst du zum Feierabend? Hast du feste Punkte oder hast du Variablen?
Mhm. Ähm, also, auf jeden Fall, ich würde sagen ähm, meine kreative Zeit, die ich dann auch wirklich dazu nutze, irgendwas zu machen oder was Kreatives, ja, zu bewirken, das geht definitiv mehr in meine Hobbys rein. Also, ich habe relativ kreative Hobbys, ähm, und, ja, deswegen so im Arbeitsbereich würde ich sagen, habe ich jetzt nicht so viel mit Kreativität zu tun, grade in meinem Studium nicht. Deswegen fließt die Zeit dann auch wirklich eher so in meine Hobbys. <chuckles>
Was sind denn deine Hobbys?
Mhm. Ähm, also, ich zeichne, das ist aber grade eher so im Anfangsstu Stadium. Also, ich habe damit erst angefangen und, ähm, ich schreibe tatsächlich, also, nebenbei und klar, dann lese ich natürlich auch, solche kreativen Dinge mache ich dann meistens.
Ah, das ist schön. Was was schreibst du und liest du? Hast du bestimmtes Genre, was dir gefällt oder mehrere?
Mhm. M Ja, also, lesen tue ich eigentlich ganz gerne alles, was so 'n bisschen mit der H Historik zu tun hat, ähm, klassische Literatur unter anderem auch. Ähm, bestimmtes Genre würde ich sagen, ich lese eigentlich sehr sehr sehr viel, manchmal auch ab und zu Fantasy. Also, das geht dann wirklich in 'ne breite Richtung, ähm, und Schreiben tue ich dann vermehrt eher persönliche Sachen wie zum Beispiel Briefe oder, ähm, ja, so kleine Szenen. Also, jetzt wirklich 'n Buch oder so schreibe ich nicht. Das ist dann eher so, ja, sage ich mal, an der Seite.
Mhm. Und hast du, ähm hast du Ambitionen, 'n Buch mal zu schreiben oder zu veröffentlichen?
Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, es gibt Phasen, an denen ich definitiv, ja, genug Zeit und auch Motivation habe. Für mich ist es aber eher so, dass ich lieber, ähm, das Schreiben für persönliche Zwecke benutze. Also, das ist dann eher so 'n Ding zwischen zum Beispiel mir und meinem Partner oder, ja, Familienbriefe, so was dann eher, genau.
Schreibst du auch Gedichte?
Hm, also, Gedichte, ja, ab und zu, ähm, aber vermehrt liegt da mehr mein Fokus tatsächlich grade auf, ja, so Briefe oder kleine Kurzgeschichten, so was eher, genau. Kindergeschichten schreibe ich auch ganz gerne, ähm, wenn ich mal <chuckles> Lust dazu habe, genau. Also, das ist alles abwechslungsreich bei mir.
Ach, das ist auch schön. Also, so auch mehr vermehrt, äh, für dich selbst einfach, um wirklich dich glücklich zu machen. Also, als Hobby, nicht als: „Oh, ich muss da draus mal, äh, was machen, ähm, ambitioniert.“ Äh, ist es beim ist es beim, ähm beim Malen auch so oder beim Zeichnen? Und, äh, was zeichnest du so?
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, damit habe ich erst vor Kurzem angefangen. Grade bin ich noch so in der, ja, Schiene alles so 'n bisschen technisch zu lernen. Ich finde, Zeichnen hat ja auch sehr sehr viel so mit Übung zu tun und da schaue ich ganz viele Tutorials, aber vermehrt zeichne ich lieber schon immer nicht so gerne Personen, sondern eher so Natur, ähm, ja, Blumen, ganz gerne zeichne ich sowas. Genau, alles, was mit der Natur zu tun hat in erster Linie. <snorts>
Ha, das ist auch schön, ähm, so hattest du diese musischen Interessen schon immer? Es ist ja oft, äh, dass manche Leute sehr, sehr musisch sind, schon in Kindergarten und Schule, das oder kam's erst später?
Mhm. Ja. Mhm. Ne, also, ich würde sagen, grade das mit dem Schreiben und auch so Geschichten ausdenken, das habe ich definitiv schon immer in mir irgendwie gehabt. Das hat sich so durchgezogen. Ich habe dann auch schon mit 13, wo das dann so anfing, auch schon so Kurzgeschichten geschrieben gehabt als Kind, und gerade jetzt, äh, ja in dem Alter, wo ich dann angefangen habe, viel klassische Literatur zu lesen, hat sich das noch mal so extrem verstärkt einfach, genau.
We was sind so deine deine Lieblingsautoren zum Thema klassische Liturat Literatur?
Mhm. Ähm, also, ich bin 'n großer Fan von russischer, klassischer Literatur. Also, ich liebe dann so Dostojewski, Tolstoi, all die Richtungen, genau. <chuckles>
Oh wow, da kann ich jetzt gar nicht mitreden, da habe ich mich noch nicht so zu weit Aber ja, auf jeden Fall toll, ähm, und was inspiriert dich so?
<laughs> Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, mich inspiriert definitiv, ähm, in erster Linie auch das Zeitalter, also, gerade weil ich erwähnt habe, ich mag historische Sachen ganz gerne. Das ist auch wieder so 'n persönliches Interesse von mir, und ich meine, die Geschichten, ähm, dann da zu lesen von Leuten, die wirklich in der Zeit gelebt haben, das inspiriert mich dann total, weil man halt diese, ja, Punkte mitbekommt, ähm, wie es aus den Augen gesehen wurde von den Leuten, die wirklich dort gelebt haben.
Mhm. Und, ähm, hast du bestimmte wenn du mal, äh, nicht so auf deine Kreativität, äh, zugreifen kannst, was machst du dann?
Mhm. Ja, also, dann ist es ganz, ganz oft, dass ich, ähm, anfange vielleicht einfach Gedanken aufzuschreiben. Wenn ich so paar Gedankenbl Gedankenblitze habe, dann ja, finde ich das immer ganz toll, wenn man die irgendwie festhalten kann, wenn so kleine Szenarien kommen oder so was. Ähm, ansonsten versuche ich dann auch einfach ja, manchmal braucht man auch einfach 'ne Pause von kreativen Sachen, definitiv. Und ich würde sagen, gerade wenn man irgendwie so 'ne kleine Pause hatte, dann stärkt das im Nachhinein auch so 'n bisschen wieder die Motivation, was Neues anzufangen. Das ist zumindest bei mir ganz oft der Fall.
Mhm. Und, ähm, hast würdest du sagen, du hast 'ne feste Routine, die du durch diese bestimmten Rituale oder Tools halt, ja, anschalten kannst?
Mhm. Mhm, ähm, also, ich würde sagen, definitiv habe ich so 'ne kreative Routine in der Sicht. Meistens kann ich es leider nur am Wochenende ausleben, dadurch, dass ich halt sehr, sehr, ja, konzentriert mit meinem Studium grade bin. Ähm, deswegen definitiv ist es so 'ne Routine, das Kreative ja, das Wochenende durchzuziehen und versuchen, möglichst viel zu machen, wenn ich die Zeit dazu habe.
Ja. Ja, das macht natürlich dann ist dein Studium auch, ähm, damit irgendwie verbunden mit dem kreativen Fach?
Mhm. Nein, also, mein Studium ist so das ga ganze Gegenteil eigentlich von mir. Ähm, das ist Ingenieurswissenschaften und genau, also, meine Hobbys sind ja dann eher kreativ und alles, was so in Ingenieur und Mathe geht, ist ja dann, ja, ziemlich trocken. <chuckles>
Ja, also, das ist für dich wahrscheinlich dann so 'n Ausgleich. So klingt das.
Mhm, ja, definitiv.
Das ist interessant. Wie sorgst du, ähm, dafür, dass dass diese Routine langfristig bleibt? Weil, zum Beispiel, du hast ja wahrscheinlich auch sehr Stress im Studium. Das ist ja 'n beanspruchendes Studium. Ähm, und wie wie sorgst du dafür, dass diese Routine bf bleibt und nicht zu 'ner lästigen Pflicht wird und halt dich wirklich hier wirklich den Ausgleich schafft.
Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, in erster Linie ist es definitiv, ähm, bewusst, sich nicht zu übernehmen. Also, wenn man gerade, ähm, sage ich mal, in dem Lernstudium ist von 'nem vom Zeichnen her, ähm, ist es ganz oft auch in Techniken und ganz, ganz viele Tutorials. Und große Projekte möchte man schon anfangen, aber ich glaube, es ist wichtig, sich nicht zu übernehmen, ähm, und definitiv auch an Projekten zu arbeiten, sei es jetzt im Schreiben, im Malen, wie auch immer, ähm, die einen wirklich interessieren und wo man auch wirklich dranbleiben möchte. Wenn man so ganz, ganz viele kleinere Projekte anfängt, dann finde ich, ist das immer so 'n bisschen schwierig, da dran zu bleiben. Wenn man sich aber auf das große Ganze konzentriert im Endeffekt, finde ich, hilft es dein, äh, filf hilft es jemandem, dann auch wirklich da dran zu bleiben.
Mhm. Und hast du bestimmte das klang jetzt schon 'n bisschen so wie so das interessant fast aber das Gegenteil von dieser Pomodoro-Technik, wo man als eins aufteilt. Hast du bestimmte Techniken, wie du, ähm, dir quasi Disziplin schaffst?
Mhm. Mhm. Mhm, ähm, ja definitiv. Also, ich habe so 'ne strukturierte Liste, die ich auch ganz oft nach gehe. Ähm, wie gesagt, manchmal nehme ich mir auch bewusst Zeit, dann sitze ich zum Beispiel mit meinem Freund zusammen und wir machen beide irgendwas Kreatives. Das ist auch so 'n kleiner Ansporn, und ich würde sagen, ähm, definitiv, wenn man auch irgendwie die Möglichkeit hat, das Hobby mit anderen zu teilen, dann hilft das auch ganz, ganz oft irgendwie da dran zu bleiben, weil man halt Klar, man möchte es fertig werden, damit beide fertig sind. Man möchte das irgendwie f sogar ver vielleicht vergleichen oder da drüber mit jemandem sprechen, und das hilft ganz oft auch.
Mhm. Und, ähm, macht ihr da zum Beispiel, also, feste Termine aus, wo ihr euch zusammensetzt, oder hast du auch irgendwie Gruppen, wo ihr euch trefft online?
Mhm. Mhm. Ähm, also, wir haben, sage ich mal also, zum Beispiel ich und mein Freund es ist ganz oft so, dass wir halt eben ein Buch anfangen zusammen zu der gleichen Zeit und dann schauen, wenn wir beide fertig sind da drüber zu reden und das ist auch so 'n bisschen Ansporn für mich, würde ich sagen, weil klar, man möchte auch irgendwie mithalten mit dem anderen, ähm, und auch, ja, gleichzeitig zu Ende mit dem Buch werden und dann auch da drüber reden et cetera. Und online habe ich, sage ich mal, vielleicht 'n paar Gruppen, mit denen ich öfter schreibe. Äh, das sind dann halt so auf Servern, ähm, wo man sich irgendwie austauschen kann miteinander oder auch, ja, irgendwelche neuen Vorstellungen von Büchern et cetera von Autoren mitbekommt. Und klar, das ist auch was sehr, sehr Positives.
Mhm. Und, ähm, hast du hast du für dich am Tag, äh, bestimmte Zeiten, wo du dann le liest, ähm, und also, du machst es ah, du hast ja gemeint am Wochenende oder, ähm, hast du auch das Gefühl, dass du manchmal aus der Routine rausfällst? Also, du musst es zum Beispiel täglich machen oder, ähm
Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also ich würde sagen: „Ich falle dann aus der Routine so 'n bisschen raus, wenn das Studium sehr, sehr anstrengend ist“, also grade vor den Examen, dann klar habe ich auch am Wochenende nicht mehr so wirklich Zeit dafür. Dann versuche ich's manchmal so 'n bisschen auf den Morgen zu schieben. Ähm, vielleicht morgens so 'n bisschen zu lesen, so 'n bisschen Zeit dafür zu finden, aber ja, ich würde sagen: „Gott sei Dank, grade ist es alles eher stabil“ und ich kann meiner Routine so auch total gut nachgehen.
Mhm, und, äh, setzt du dir Ziele? Also zum Beispiel: „Heute mache ich die Mindestseitenanzahl von so und so?“
Mmh. Hm. Mhm. Ähm, also grade beim Lesen eher nicht so, wenn denn eher beim Zeichnen. Da versuche ich wirklich, ja, ich sage mal, 1 kleine Zeichnung pro Tag zu machen, um halt 'n bisschen so technisch was zu lernen und auch so 'n bisschen dran zu bleiben, weil es ist ja klar sehr, sehr viel Übungssache und da muss man sich auch so 'n bisschen Zeit dafür nehmen und auch wirklich da reinzukommen, und das ist gerade so 'n bisschen mein Ziel. Genau.
Ist verständlich. Welchen Stil ähm, hast du 'n bestimmten Stil, in dem du zeichnest?
Mhm. Ähm, ja, also, ich würde sagen, ich zeichne sehr gerne nicht so wirklich detailliert, sondern eher so, ja, wie soll man sagen, in so 'nem comic-artigen Zeichenstil vielleicht so 'n bisschen. Ähm, ja, ganz gerne mit eben nur mit Buntstiften. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie mit Öl malt oder mit Acryl oder sowas, sondern ganz klassisch einfach nur mit Buntstiften. <chuckles>
Wäre das für dich was für die Zukunft? Öl, Acryl?
Mhm. Also, ich glaube, das wäre wiederum ein neuer Lernprozess, weil es ja ganz, ganz andere Materialien sind und vielleicht auch so 'n bisschen, ja, mit Kosten verbunden sind, deswegen steht das, glaube ich, noch so 'n bisschen in der Zukunft, aber solange ich Zeit für 'n paar Zeichnungen so mit Buntstift habe und auch mit ja, mit Bleistift, glaube ich, bleibe ich erst mal dabei. Mal schauen, was wird. <chuckles>
Mhm, und, ähm, wie hast du da ähm, weil es klingt ja schon, also, ambitioniert auch auf ein, vor allem eher mit dem Malen. Also du bist auf jeden Fall dran und, äh, kommt da manchmal 'n Perfektionismus für dich auf oder Selbstzweifel und wie gehst du damit um?
Mhm. Ja. Mhm. Also, ich glaube, bei jedem kreativen Hobby hat man manchmal so, dass man sich vergleicht mit anderen, grade weil's ja so, so, so viele Leute gibt, die das gleiche Hobby wie Zeichnen machen, und wenn man dann durchs Internet geht und sich vielleicht so 'n bisschen Inspiration sucht oder auch die, äh, Tutorials anguckt, klar, da hat man so 'n bisschen Druck auf sich selber, weil man merkt, dass die ge total viel besser sind. Daran muss man aber auch denken, dass ganz, ganz viele das schon über Jahre machen und jeder mal anfängt, und ich glaube, wenn ich im Endeffekt auf mein Bild schauen kann und sagen kann: „Da habe ich mich auf jeden Fall verbessert“ oder <chuckles> mein Freund mir sagt: „Das sieht schon total cool aus“, dann ist das auf jeden Fall für mich auch was, ja, Positives, und der Druck ist aber trotzdem irgendwie immer noch da, das ist ja ganz klar.
Mhm, ja. Ich denke auch, dass ist was sehr sehr Individuelles, also Kunst, ähm, wo auch jeder so seinen eigenen Stil hat. Ähm, würdest du sagen, du hast, ähm, persönlich für dich aus diesem daraus mitgenommen aus deinem Zeichenprozess, auch auf 'ner anderen Ebene?
Genau. Mhm. Ja. Hm. Definitiv. Also, ich würde sagen, ähm, gerade wenn man anfängt mit dem Zeichnen, dann ist es wieder so 'ne F Findungsphase. Man muss schauen, was man gerne macht, was man gerne malt. Viele sind ja dann ja, die wollen dann irgendwie zeichnen, um das anderen zu zeigen, um andere zu zeichnen, um irgendwie vielleicht Familienmitglieder festzuhalten auf Papier oder sowas. Ähm, oder es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die dann irgendwie Momente festhalten, ja, also, Natur et cetera oder irgendwas Persönliches zeichnen, und klar, wenn man sowas, äh, in die Zeichnung mit einbindet, gerade irgendwie was persönliches, Erinnerung, auch wenn's nur ganz klein ist und man dann darauf schaut und vielleicht nur der Künstler weiß, was das Gemälde zu einem ja, was einem das bedeutet im Endeffekt ist es, klar sehr, sehr, sehr persönlich auf ganz vielen Ebenen.
Ja, das ist das macht auf jeden Fall Sinn, der emotionale Wert im ganzen Gespräch gut durch, dass der emotionale Wert davon, also, kreativ, ähm, tätig sein, dass das einfach hoch ist. Ja, sehr danke und danke für deine, ähm, Inspiration und für das schöne Gespräch und ich hoffe man trifft sich wieder.
Mhm. Ja. Das stimmt. <chuckles> Danke. Mhm. Danke, das kann ich dir nur so zurückgeben und hat mich auch total gefreut, äh, mit dir mal da drüber zu reden und ich fand es auch ganz, ganz cool, äh, die Fragen, die du gestellt hast et cetera hat mich auf jeden Fall dazu bewegt, auch auf deine Fragen gut zu antworten und hat mich gefreut und man sieht sich auf jeden Fall. Tschau.
Tschüss.